طب بص هو ال يعني أنا مثلًا و والدتي تمام؟ دي بتقول لَك لأ أنا online online إزاي أنا ما أقدرش أشتري online افرض الراجل عرف مكاني، وعرف إن أنا معايا فلوس عارف س عملت scenario كده إن الراجل ممكن ما أعرفش الراجل ده هيعمل إيه، في ناس تانية تقول لَك لأ، أنا ممكن أنا الراجل أنا مثلًا الorder اللي هاشتريه online ده. يعني مقتنعين اقتناع تام، يعني ممكن يحلفوا لَك إن لأ الحاجات الonline دي أغلى بكتير والناس بيضحكوا عليك، ومش عارف إيه والكلام زي كده، و وبينصبوا علينا.
اهم. آه. <laughs> آه آه. تمام. بنسمع الكلام ده كتير كلنا فعلًا.
آه، آه يعني مثلًا يقول لك ده أنا في مثلًا سماعة اللي هي الwireless دي آآ بتتباع online ب650 مثلًا، لو جبتها من برّه هاجيبها ب300 جنيه أو 350 جنيه، فأنت شايف ال ال الناس بتفكر إزاي؟ الناس بتمسكها من ناحية ال السعر يعني أغلب الناس يعني اللي م اللي م اللي هو اللي هي مثلًا خايفة من ح أو ممكن الناس تقول لَك برضه حوار الاسترجاع
اهم. آه. طب طب أنتَ ليه ما بتفكرش زيهم؟ يعني أنتَ ليه مثلًا حاسس بأمان وأنتَ بتتعامل، وفي نفس الوقت مش بتفكر زيهم في حتة إن فرْق السعر ممكن يكون كبير؟
بُص هو أنا آه. بُص هو أنا باحس إن أغلب الناس اللي زي كده هم الناس الكبار، الناس الكبار باحس إن هم يعني إيه برضه، بحكم ال سِنهم برضه آآ يعني ب فرْق أجيال هم في التكنولوجيا وال والبحث وكلام زي كده مش أ مش أوي، أنا مثلًا لمّا باختار مُنتَج لأ، أنا باشوف السعر وباشوف أسعار منافسة، وباشوف ال ال السعر اللي أنا هاشتري بيه الطلب ده، هل هو سعر فعلًا منطقي؟ آه يعني أنا مثلًا باقيِّم الموضوع، باشوف التقييمات، باشوف السعر لأ، ده الموضوع ده مثلًا ده السماعة دي مثلًا أو الT-shirt ده أو المُنتَج الفلاني ده لأ، ده سعره حلو وسعره كويس لأ، كويس يعني يلّا بينا نشتري فاهمني؟ فلكن
آه. فرْق اجيال يعني. فهمتك آه. يعني أنتَ بتدوَّر كويس قبلها، يعني قبل ما تاخد القرار أنتَ بتدوَّر كويس؟
طبعًا ما ينفعش أشتري حاجة كده آه، آه، آه، ما ينفعش أشتري حاجة كده منّي لنفسي كده من غير ما ادوَّر وبتاع.
فهمتك آه. تمام. آآ الحقيقة نِقاش آآ ممتع جدًا، وأنا حابب أشكرك جدًا على وقتك.
آآ ربنا يخليك العفو.